Đúng rồi, và cái cảm giác lúc đó của bạn như nào nhỉ?
Ờ, cũng buồn chứ bạn. Bởi vì là cái cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng á bạn à bởi vì lớp của mình là lớp thì, ờ, nhiều nam nhiều nữ hơn nam, nên là cái việc mà đọ sức thì sẽ đọ không lại được với các, a, lớp khác rồi. Ờ, nên là mình cảm thấy nó bị, ờ, mình không có, gọi là, phản bác được nhưng mà mình cảm thấy là nó bị không công bằng cho lắm.
Ừm. Đúng rồi ha. Ồ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng có lẽ là, kiểu, ừm, mình đang cảm giác là hơi không công bằng nhỉ. Vậy thí thường ấy thì bạn sẽ cảm thấy điều gì là rõ nhất nhỉ, khi mà, kiểu, bạn nghe ai đó nói điều khiến cho bạn cảm thấy tổn thương vậy?
Ưm, ừm. Đúng rồi. Ờ, khi mà ai đó nói dùng những cái lời mà nó hơi, ờ, không đúng với mình nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là những cái lời nó có thể là lấn áp đi lấn át đi cái cảm xúc của mình, ơ, khi mà mình đang vui á bạn, tự nhiên cái mình nghe ai đó nói một cái câu nào đó, mình mà thuộc cái dạng là hơi trách móc với lại hơi chỉ trích mình một tí, thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận được đó chính là, ờ, thứ nhất là tổn thương nè, thứ hai á là bị tụt người ta hay gọi là tụt mood đi cái cảm xúc của mình đó bạn, hông có làm được cái việc gì hết á. <laughs>
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi chứ.